Ouais, en fait, il fallait me canaliser, tout simplement et lui, il arrivait à me canaliser. Il arrivait à canaliser les autres. Heu, ceux qui étaient un petit peu en retard, il arrivait, comment dire? À leur donner un peu plus de temps. Ceux qui étaient, heu, voilà, qui qu'on qui avaient plus de facilité de compréhension, heu, bah, ils étaient, heu, récompensés par, heu, peut être, heu heu, des meilleures notes ou, heu, un meilleur encadrement ou, heu, je sais plus exactement mais en tout cas, il avait une façon de pouvoir heu, même dans des grandes classes de 30-32 élèves, d'avoir un petit peu de temps pour tout le monde, de se donner en fait, de faire cet effort supplémentaire qui doit être, vraiment fatigant, heu, au bout d' 1 semaine, 1 mois, sur 1 année complète. Mais il allait jusque là, quoi.
Mmh OK. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Han, j'imagine bien, ouais. OK, donc en fait, c c'était quand même une personne assez, heu, exigeante, mais sans être, heu, d on va dire, heu, écrasante, quoi.
C'est ça. En fait, heu, c c'était, heu, pour moi, un peu, le prof parfait, tout simplement. Il, heu, il était engageant, il était souriant, il était i il était il a on apprenait énormément avec lui. Heu, et puis, voilà, de temps en temps, quand on avait de l'avance, heu, sur, heu, le programme, on regardait un film, on faisait un goûter, et cetera donc heu, ça avançait. Alors que dans les autres cours, c'était: «Oh là là, on est en retard sur le programme, comment on va faire?», heu, on perdait peut être, heu, 1/3 du programme parce que, heu, voilà, la classe était mal gérée. Là-bas, non, on avait toujours de l'avance, et cetera donc si je devais le revoir maintenant, ce serait le remercier et puis, heu, bah, heu, voilà, heu, manger à sa table pour, heu, simplement, pour faire un bon gueuleton. Exactement.
Mouais. Mmh mh. <chuckles> Ouais. Mmh mh. Ouais. <laughs> De restauration, maintenant, heu, vu qu'on sait qu'il s'est reconverti. <laughs>
Bah, oui, tant qu'à faire autant, li heu, lier l'utile à l'agréable et je pense que je lui apporterais une tablette de chocolat.
Ah, en clin d'œil, ce serait pas mal, ce serait rigolo et tu sais pas où il travaille?
Eh oui. Oui, oui, oui. Oh, pas du tout. Il me semblait qu'il travaillait vers, heu, Clermont-Ferrand ou un truc comme ça, donc loin de là où on habitait. Mais, heu, j jamais trop fait de recherches, mais j'irai peut être faire des recherches plus tard, dans la journée.
Tu as jamais su. Bon, après, c'est délicat de OK. Ouais. Écoute, je t'ai donné une idée. Eh bah, merci beaucoup pour ton partage, c'était très chouette, en tout cas.
<laughs>